เอ่อ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดี ค่ะ
ครับ เอ่อ คุณว่าความคาดหวังจากพ่อแม่เนี่ยที่คุณเจอเนี่ย มันมีความกดดันมากน้อยยังไง ต่อชีวิตของคุณครับ?
โอ้โฮ กดดันแบบ บ้านเราอะกดดันสุด ๆ เลยนะ เพราะว่า ต้องเล่าพื้นเพก่อน บ้านเราเป็นข้าราชการทั้งคู่เนาะ ทั้งคุณพ่อคุณแม่ อย่างเงี้ยค่ะ ความกดดันเขาก็จะอยู่ในวงการที่เป็นครูอะ มันจะเห็นอะไรที่เป็นระเบียบเป๊ะมาโดยตลอด เขาก็จะ ใช่ เขาก็จะปูพื้นฐานมาเลยว่า ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนอะไร อันนี้กดดันแล้วนะ ตั้งแต่เด็ก เลย คือ ใช่ คืออย่าง อย่างแบบว่า ต้องเก่ง เขาก็จะดูลูกอะค่ะว่า แต่ละคนใครเก่งอะไรยังไง แต่เราเนี่ย เออ มาด้านสายแบบคณิตศาสตร์ อะไรเงี้ย เขาก็จะปูมาให้เลยว่า "งั้นถ้าเป็นวิชาคณิตน่ะ คุณต้องอัด แบบอัด เยอะ ๆ อัดเรียนเยอะ ๆ แล้วแบบว่าเกรดจะต้องดี" อันนี้ความกดดันจริง ๆ เออ ต้องเล่าก่อนว่า แบบมันพื้นเพมาแบบตั้งแต่ เรียน
ครับ อ๋อ อา ๆ ชีวิตมีมาตรฐาน มีเส้นทาง ครับ โอ้โฮ อืม ครับ อา ครับ ครับ อา อา อะฮะ อา ครับ มัน อย่างคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรให้ทำอยู่เสมอด้วยเนาะ ทั้งแบบฝึกหัด ทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ แล้วก็มันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลย อย่างงี้ใช่ไหม?
ใช่ อา ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว ก็ แล้วก็โจทย์เนาะ ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กจนถึง จนถึงแบบ ม. 6 เลยอะ มันเป็นโจทย์แบบพัฒนาเรื่อย ๆ อะ มันแบบ มันไม่จบสัก ที คณิต ศาสตร์อะ มันไม่เหมือนแบบว่า พูดภาษาไทยแล้วจบ โอเค รู้เรื่องจบ อะไรงี้ไง แต่อันเนี้ยคณิตศาสตร์มันต้อง มันผันไปได้เรื่อย ๆ อะค่ะ แล้ว ค่ะ แล้วหลังจากนั้นน่ะ ถ้า ถ้ากดดันที่จำได้แบบแม่น ๆ ครั้งแรกเลยคือแบบตอนเข้ามหาลัย
เออ ๆ ๆ ครับ ใช่ อา ๆ ใช่ <chuckles> ครับ อะฮะ อ๋อ
เออ ใช่ เพราะว่าแม่อะเป็นครูสอนบัญชี แล้วเขา อย่างที่พูดน่ะค่ะ เออ <chuckles> ใช่ แล้วอย่างที่พูด ก็คือเขาก็รู้ว่าเราเก่งคณิต อะไรอย่างเงี้ย "งั้นก็มาดันด้านแบบบัญชีเหมือนแม่เลยแล้วกัน" อืม งั้นก็เลือกแบบ
ครับ โอ้โฮ! ตรง สายสุด ๆ เลย ครับ ครับ อา ๆ ๆ อ๋อ มันต้องเก่งอะไรสักอย่างจริง ๆ อะเนาะ ถ้าว่างั้น โดนวัดผลตลอดเวลา อย่างเงี้ย
ตามหน้าเกรดค่ะ